โอ้ ก็มีเหมือนกันค่ะ ก็คือแบบ เอ่อ ป๊ากับม้าเนี่ย ก็เขาก็มีพูดบอกว่า "เออ ไม่ต้องเป็นห่วง เขานะ" อะไรอย่างเงี้ย ก็คือป๊าปกติเป็นคน เอ่อ เป็นเสาหลักของบ้านที่จะหาเงิน อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ เขาก็จะแบบว่า หาเงินน่ะเตรียมเอาไว้สำหรับตอนแก่ สำหรับดูแลตัวเขาเอง แล้วก็ดูแลหม่าม้าเรียบร้อยแล้ว ใช่
ค่ะ อือฮึ โอ้! น่ารักจังเลยอะ
อืม เขาก็บอก ค่ะ
แล้วในแง่ ในแง่ของอันเนี้ยค่ะเจ๊ คืออันเนี้ยมันเป็นแง่ของเรื่องเงิน ใช่ไหมคะ แต่แบบพอคนเราอะอายุประมาณหนึ่งอะ อาจจะต้องแบบว่ามีคนคอยดูแล คอยประคอง คอยนู่นนี่นั่น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ในจุดเนี้ยได้ ได้มองได้เตรียมอะไรไว้บ้างไหมคะ?
ค่ะ ค่ะ